ปกติทางคุณเนี่ยครับ มี เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะไหมครับ?
ไม่เยอะเลยค่ะ ปกติถ้า ณ ตอนนี้นะคะ ดิฉัน ใช่ จะเหลือเพื่อนแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะ
ไม่เยอะหรอกเหรอ? อะฮะ โอ้ คน คนเดียวเลยเหรอ แบบนี้ไม่น่าจะเรียกว่าไม่เยอะนะ เรียกว่า ก็มีแค่นี้ เลยดีกว่า <chuckles> อา
จริงค่ะ อืม ไม่มีเลย ใช่ ไม่มีเลย <chuckles> คือก่อนหน้าเนี้ยดิฉันมีเพื่อนเยอะค่ะ แต่แบบ พอแบบ เขาเรียกว่าคบกันไป ใช้ระยะเวลา มันก็แบบคัดกรองคนเนาะ ตอนนี้ก็เลยเหลือกันแค่
อืม อ๋อ ตาม ตามอายุใช่ไหม ที่แบบว่ามันโตขึ้น อะไรประมาณนั้น ใช่ไหมครับ อ๋อ งั้นแสดงว่าเพื่อนคนนี้เนี่ย ขำแบบเราเนี่ย เรารู้สึกว่าสนิทที่สุดแล้ว เหมือนครอบครัวเลยหรือเปล่าครับ?
จริงค่ะ อืม ใช่ ใช่เลยค่ะ จริง เหมือนครอบครัวค่ะ คือรู้ชีวิต กันทุกสิ่งทุกอย่างเลย ง่าย ๆ เลยค่ะ เหมือนแบบ <tsk> เป็น เขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวเราไปเสียทุกอย่างเลย ก็เหมือนแบบ อ่า เป็น ส่วนหนึ่งในชีวิต เลยก็ว่าได้ คือจริง ๆ ค่ะ
อ๋อ <chuckles> อา ก็ขาดไปได้เลย ใช่ไหมครับ? สำหรับเพื่อนคนนี้
ขาดไม่ได้ ใช่ค่ะ คือแค่แบบโทรหาปุ๊บรู้เลยค่ะว่าจะเล่าเรื่อง อะไร แค่ เออ รู้เลยแบบ คือมันเหมือนแบบ <tsk> เราใช้ชีวิตด้วยกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัย อย่างเงี้ยค่ะ ตั้งแต่ก่อนเนี่ย
อ๋อ <chuckles> ครับ อ๋อ อ๋อ ก็คือเป็น ไม่ ไม่ใช่เพื่อนที่แบบว่าตั้งแต่แบบช่วงประถม มัธยม แต่ว่าเป็นช่วงมหาลัย ใช่ไหม? อา
ไม่ ค่ะ ใช่ มาเจอกันช่วงมหาลัย คือเพื่อนตั้ง จริง ๆ เราก็มีเพื่อนตั้งแต่ ม.ปลาย มาเข้าเรียน มหาลัยด้วยกัน แต่คบ กันไปคบกัน มา ก็แบบไม่ได้ ไม่ได้แบบ ไม่ได้คุยกันต่อ อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ อ้าว!